Mmm, ya, jadi kalau kita melihat ya dari dulu memang banyak sih berita yang viral itu dan bagaimana cara mereka viral itu tergantung pada zamannya, ya. Mungkin kalau, eee, di zaman-zaman tahun-tahun aku baru lahir ya, dua ribu dua ribuan itu, biasanya yang gampang viral mhm, biasanya gampang viral itu ya pasti gosip-gosip tentang artis lah ya, dan juga memang, eee, konten-konten yang lain-lain seperti kayak yang lumayan, apa ya, eee, menjual menjual ini, menjual kesedihan kayak, eee, Katakan Putus <chuckles> atau mungkin iya, atau mungkin Bedah Rumah. Ah, ini Bedah Rumah, habis itu juga seperti yang lain lagi, ya, kalau yang menjual kesenangan kayak Mancing Mania, nah, ini mereka semua ini kayak, eee, yang bikin sesuatu seperti ini gampang viral itu pertama, memang karena dulu itu belum ada yang seperti ini dan konteksnya iya, memang kayak fresh, gitu, istilahnya. Konteksnya kayak cerita yang fresh, acara yang fresh, yang di mana, di sinilah awal mula dari keviralan suatu hal, dan memang karena waktu itu hanya ada televisi. Jadi istilahnya lebih ke, apa ya, eee, kapital gitu lah ya, istilah kapitalisasi maksudnya heeh, jadi kita itu kan cuman bisa nonton di TV, otomatis semuanya itu kita bisa lihat dit apa s kita tergantung ke TV heeh jadi lihat di TV aja dan memang di sini nih cara kayak viralnya dulu kayak gitu.
Oh, gimana, tuh? Wah, lama, ya. Ya, sih. <laughs> Iya, tuh. Itu kayak mhm. Iya. Gitu, oke. Iya, ya. Lihatnya di TV aja, gitu, ya. Ya, bener, sih. Oh, oke. Nah, kalau dibandingin sama yang sekarang nih, sekarang kan eranya udah media sosial, internet, gitu ya. Itu apa sih bedanya sama yang dulu gitu, menurut kamu nih, soal hal-hal viral, nih?
Mhm.